Ừm, thật ra á thì bản thân mình á, mình chưa có lập gia đình vì thật ra đến hiện tại thì mình cũng không có tìm được người ưng ý, hoặc là mình mình cảm thấy là, ờ, hiện tại đối với mình, mình thấy độc thân như vậy mình quá khỏe ấy bạn, mình hổng có nhu cầu là tìm tìm kiếm ai để yêu đương các thứ, xong rồi lập gia đình sinh con. Tại vì thật ra mình mình cảm thấy là bản thân mình ấy, cái cái khả năng mà tài chính, chu cấp đồ hiện tại của mình lá, mình chỉ đủ nuôi thân và mình lo cho b gia gia đình, ba mẹ mình được thôi. Thì nếu mà sau này mình lập gia đình rồi mình cũng phải tìm một cái người nào đó có tài chính vững chắc để mà phụ giúp mình, để lo cho con cái. Đúng rồi, chứ ưm, ưm, nhưng mà để tìm một cái người như vậy thì nó rất là mất công tại vì đang h mình cảm thấy đang đang cuộc sống độc thân thấy thoải mái nhẹ nhàng thế mà bây giờ mình lại, ơ, mất công vướng bận, mình đi tìm kiếm cái việc đó, mình thấy nó mắc mệt á bạn. Rồi bạn cứ tưởng tượng đi ừm, ừm.
À, rồi, ừm. Cũng vui, đúng hông? <laughs> Rồi, hiểu. À, cũng vừa đủ. San sẻ, đúng hông? Ừm. Ờ, đúng rồi, cũng khó khăn chứ bộ. Đâu phải tìm là ra đâu, đúng hông bạn? Cũng phải, ơ, mày mò rồi tùm lum á. Ừm.
Đúng rồi, nó mất thời gian, ưm, giữa bao nhiêu con người đó. Đâu phải, kiểu kiểu là, m mình mình rất là dị ứng, cái kiểu mà, ờ, tại vì cưới lẹ đi, tại vì già rồi, ủa mắc gì phải cưới? Già rồi phải cưới lẹ rồi, ừm, nhỡ, ừ, nhỡ rồi tìm cái người hổng ra gì rồi cưới phải người đó, rồi lúc đó, à, mình còn thiệt thân chứ có gì đâu, mình đâu có thích vậy. Ừ, thì đó, ừ.
Ờ, đúng rồi, quan điểm khác quá. Ừm, cũng đúng, ờ ha, ừ.

Ờ, nói chung là cũng phải biết rõ được là người ta hỏi về cái vấn đề gì đã, nhưng mà một cách này rất là hay nè, là bạn chuyển hướng cuộc trò chuyện đi. Ví dụ là bạn hỏi thăm ngược lại con cái của những cô chú đó chẳng hạn. Ờ, ví dụ hỏi là ờ, đó, có gia đình chưa, nếu mà có rồi bạn hỏi là, ờ, hôn nhân có hạnh phúc hông? Hỏi tới luôn bạn. <chuckles> Ừ, bạn hỏi tới luôn rồi cô chú suy nghĩ nha, ừm.
Kiểu vậy á. Ừm. Ừm. À! Ừ, ừ, ê, cái này được. Ờ. Vâng. Ê, cái này được, cái này được. Đúng rồi, để để v ta coi sống có hạnh phúc hông để con còn học hỏi nữa chứ. Tại vì con chưa có. <laughs> Ờ, ô kê, ô kê. Ừm.
Đúng, chính xác, mình khịa luôn bạn. Đúng, chính xác bạn ơi. Đó, thì phải cho họ câu hỏi để mà họ suy nghĩ thì họ sẽ, gọi là, bị quên cái, a, điều muốn hỏi bạn luôn, họ tập trung vào cuộc sống của con cái của họ thì nhiều khi họ còn khoe cho bạn nghe nữa đó, lúc đó bạn nghe hổng kịp luôn á chứ ở đó mà hỏi bạn nữa, đúng hông?
Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Ừ. Ờ, ờ, ừ, ê, cái này đánh lạc hướng. Hay! Kiểu, gọi là, giương đông kích tây.
Ừm, ơ, được hông? Ừ, đúng, đúng, chính xác. Mình hông trả lời được thì mình hỏi ngược lại người ta cho người ta trả lời, đúng hông?
Ừ. Ừm, đúng rồi, thì, kiểu, mấy người đó họ cũng thật ra mình nghĩ là họ muốn tìm hiểu mình, để họ so sánh giữa con của mình với con người ta đấy, mình nghĩ vậy đó, ờ. Trời ơi.
Ừm. Đúng rồi, chứ gì nữa. Đúng, chính xác! Bây giờ bạn cho họ cơ hội luôn để mà bày tỏ luôn, ờ, để mà kể lể luôn nè, chắc chắn họ sẽ nói thôi à.
Ừm. Ừ. Thì đó, trời ơi, có đam mê mà đam mê so sánh với đam mê khoe á, trời ơi, đến mệt luôn ấy. Ừ, đúng rồi, họ lạ lắm nha, cái quan điểm của họ ưm, thế hệ trước với thế hệ này á, mà mình cũng hông dám nói gì bậy bạ sợ đụng chạm ấy. Ừm, ô kê, trời ơi, bữa nay rất là cám ơn mấy cái lời khuyên rất là hữu ích và là thú vị bạn luôn á nha, để có gì mà mình mà mình phải lâm vào hoàn cảnh đó nữa, có gì mình hỏi lại là bạn lần nữa coi sao. Ô kê.
<chuckles> Đúng, đúng, chính xác, nhiều lắm, người lớn mà, ừm. Ừm, cũng khó ha. Ô kê. Ô kê. Ừ, thử coi hiệu quả hông nha. Ô kê, chúc bạn sớm thành công ha! Ô kê, ừm. Ô kê, chào bạn.
Ô kê, bye bye bạn. Chào bạn ha.

Ờ, chưa tìm được đối tượng. Trời ơi, ừm, thật ra á, thật ra cái cái cái, a, cái câu đó mình thấy cực kỳ hợp lý luôn á bạn. Nhưng là mình á, mình thấy cái câu đó khá là ô kê, nhưng mà thật ra khi mà mình nói tới ra cái câu đó, mình không biết những cái đối tượng mà, kiểu, tò mò đó họ có hỏi tới đúng rồi, họ có hỏi tới hay không. Đấy, có nhiều khi mình lại lo là "Ủa, vậy con thấy đối tượng như thế nào mới phù hợp với con?" Đấy, thì đấy, mình sợ là, kiểu như, người ta cứ lại hỏi tới hỏi tới là người ta, kiểu, người ta nhiều chuyện á bạn. Nên là nên là mình mình mình mình mình mình mình nói như vậy cũng được và mình thấy cái câu nói của bạn nó rất là hợp lý và, kiểu như, rõ ràng ấy. Đấy, nhưng mà mình hổng biết là khi mà mình nói như vậy thì họ họ phản ứng như thế nào á. Mình sợ cái đó kiểu vậy á bạn, đấy. <chuckles> Ừm.
Ờ. Vậy hả? Ờ. Nghĩ cái gì hả bạn? À! Này hợp lý. À, rồi. Hiểu. Rồi. Ừm, hiểu luôn, nói chung là mình rất là hiểu cảm giác của bạn là bạn sợ người ta nhiều chuyện tới, đúng hông? Hổng sao hết, bạn nói thêm một câu này nữa là chắc sẽ không hỏi nổi luôn á. Kiểu như, bạn nói vậy nè: "Ờ, cái người phù hợp với con á là cái người mà con gặp xong con có cảm giác là con muốn cưới người đó." Là cảm giác nha, thì người ta sẽ không hỏi bạn được gì hết, tại vì hông có tiêu chuẩn cụ thể, là cảm giác của bạn mà, đúng hông? Làm sao người ta hỏi cảm giác bạn như thế nào được, đúng hông? Tại vì chưa gặp được người đó mà. Á, mình chặn đứng câu chuyện luôn. Ừm. Hợp lý hông?
Đúng rồi, ừm. Ờ. Ờ. Ừm. Ờ. <laughs> Ừ, cũng hợp lý, hợp lý ha! À, vậy á hả? Tức là, ừm, cảm giác muốn cưới người đó hả? Ô kê. <laughs> Ừm.
Ừm. Đúng rồi, đúng hông? Ủa, còn cảm giác như thế nào thì phải gặp đúng người đó mới mình biết được, đúng hông? Tại vì cá nhân mình cũng chưa biết nữa được cái cảm giác đó mà, đó. Thì đó, bởi vậy thì người ta không hỏi được luôn. Ờ, hợp lý hông nè?
À. Ờ, mình mình chưa gặp, lấy đâu mình biết? <laughs> Ừ. Ừm. Ừ, câu đó cũng khá là hợp lý á. Ừ, ủa, vậy nhưng mà nh nhưng mà trường hợp ví dụ như mà có mấy đối tượng mà họ lại hỏi tiếp gì gì đó thì mình nên nói tiếp cái về cái gì nữa cho nó ô kê hơn ta?
Ừm. Ô kê. Ừm, sao? Sao?